<chuckles> Güzel olmuş hakikaten. Yani, eğer bir Türk kahvesi ritüelin varsa onu orada bozmuş olsaydın, evet, kötü olurmuş. Peki, yemek durumunda nasılsın? Yani, eee, "Ben kesinlikle 3 öğünümü de atlamam." der misin? Yoksa, böyle, aralıklı oruçla falan ilgilenen bir tarafın da var mı? Yani, sağlıklı beslenmek ne demek senin için?
Var. Evet. Yani, sağlıklı beslenmeye çok böyle %100 katı kurallarım, çerçevelerim yok ama sabah mesela, hani, kahvaltı yapmıyorum sabah kalktığım zaman. Iıı, mutlaka ama sabah rutinimde şey var. Hani, enerji bana veren şey olarak çünkü aç karnına karın gurultusuyla gezmektense, yani, 1 çay kaşığı mutlaka zeytinyağı içiyorum. Çok ilginç, de Evet. Böyle, sanki vücudumun mekanizmalarını çalıştırıyor gibi. Yani, yağlıyormuşum gibi, böyle. Bir de zeytinyağını Türkiye'den getiriyorum, bu içmiş olduğum zeytinyağını. Hani, yemeklik aldığım buradakiler dışında, kuzenimin, işte, eşi ve ailesi bayağı iyi zeytinyağı üretiyorlar, böyle, ve çok iyi asiditeleri falan var. İlaç niyetine, yani. Onunla başlayıp 12.00'ye kadar bir şey yemiyorum ama hafta içi zamanım olmadığı için genelde, böyle, işte, yoğurt, hımm, fıstık ezmesi, muz, granola tarzı, böyle, hızlı bir şekilde hazırlanmış bir şey elimde mutlaka olur. Hani, sağlıklı bir öğün, hani, protein, besin değeri yüksek olsun diye dikkat ederim.
Hı hı. Hıı. <chuckles> A, güzel. Evet, evet kesinlikle. <chuckles> Hımm, süper. Hı hı. Harika. Hı hı. Süpersin. Peki, eee, güneş ışığıyla aran nasıl desem? Yani, balkon kısmı evet ama her gün çıkıyor musun dışarı? <chuckles>
Aaa, çok seviyorum ama Güneşi gördüğüm anda görgüsüzler gibi balkona çıkıp hemen sırtımı, ensemi açıyorum diyebilirim. O kadar seviyorum, yani.
<laughs> Ama iyi fikirmiş bu arada, D vitamini önemli, yani. <chuckles> Çok teşekkür ederim ya, çok gerçekten keyif aldığım bir sohbet oldu benim için. <chuckles>
Kesinlikle, %100 çok önemli. Ben teşekkür ederim. Benim için de anlatırken çok keyifliydi, görüşürüz.
<chuckles> Görüşürüz, iyi bak kendine.